Ehm, ti andrebbe di parlarmi di come cominci la giornata, della tua routine mattutina, se ne hai una?
Certo, guarda, al mattino, cerco sempre di iniziare in modo abbastanza lento, perché rispetto all'anno scorso non lavoro più al mattino molto presto, il che mi generava veramente tanto stress. Quindi, è come se dovessi un po' recuperare la pace e la calma interiore, <chuckles> che non ho avuto l'anno scorso, perché mi svegliavo alle 5
Sì. Okay. Ti riposi, <chuckles> un po'. Okay. Ah, mamma mia.
ehm, per aprire. Sì, io lavoravo in palestra, quindi <smacks lips> aprivo la palestra molto presto, sì.
Proprio prestissimo. Ah, quindi Ehm, era era impegnativa, anche dal punto di vista del de della levataccia, diciamo?
Diciamo di sì, perché, comunque, a quell'ora non e non aveva senso, che io mi alzavo prestissimo al mattino, tipo alle 4, per fare colazione, di fretta e furia poi perché io prima ho tutta una routine più particolare; ehm, per uscire magari d'inverno con tutto il cibo sullo stomaco e andare a lavo cioè non aveva senso. Quindi dovevi portarti tutto al lavoro, solo che la colazione al lavoro è molto diversa da quella che fai a casa.
Sì. Sì. Eh, mamma mia. Certo. Ah, beh, sicuramente. Ma
E ehm, cioè, non c'è santo che tenga, diciamo, se si può usare questa mhmm, mhmm, questa metafora.
Quindi, mi sembra di capire che la colazione è una parte, proprio fondamentale della tua routine.